うーん。なんかですね、その多分、週末にやっぱりなんか、仕事が立て続けにこう、混み合ってるっていうか。なんか若干ちょっとイライラしてて、ちょっとひと段落ついたみたいな。だから、「うーん、何すっか、あ、有給あるじゃん」みたいな。「旅行だ」みたいな、「今なら行ける」みたいな。ちょっとね、そんな感情がありましたね。でも心ん中では「そうだ、京都行こう」もよぎったんですけど、ここは「そうだ、札幌行こう」ですね。<laughs>
はい。 うふ、なるほど。 うんうんうんうんうん。 はい。うんうんうんうん。おお。 <laughs> なるほど。そ、なんで札幌だったんですか？
やっぱり何でしょうね。なんか遠くに行きたい気持ちがあったんでしょうね。私あの出発地点は羽田とかなんで。東京なんで。だから、までも「沖縄、沖縄？」みたいな、なんか感覚的なんですけど。沖縄ってホワホワってしちゃう感じがしたんで、なんかパラダイスみたいな。ちょっとここは色々楽しめそう。ご飯食べるの好きなんで、だからですね。
うんうんうんうん。 ええええ。うんうんうんうん。 <laughs> うんうんうんうん。 はい。 うんうんうん。 ええええ。あ、なるほど。それ急に思い立ったっていうことは、というか、急に行動に移したってことは、お一人で行かれたんですか？
うん。 うん。 そうなんです。だからもう、あのちょっと、いいか悪いかは別にして、会社のオフィスで思いついちゃったんですよ、私それ。うん。うん。「いけるやん」みたいな感じにわって思ってですね。
おお。 ええええ。 <laughs> なるほど。<laughs> うんうんうんうんうんうん。
あのま、あのちょっとね、詳しくは突っ込まないでほしいんですが。あの会社の PC でね、あの <chuckles> 全日空とか、あの楽天トラベルであの、ダイナミックパッケージみたいな。アナとかあのあの私全日空のマイル貯めてるんで、それで選びだしちゃったっていうのがきっかけなんですよね。
はい。 <laughs>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 なるほど。<laughs> もね、し確かに調べ出したら止まんないですよね。うーん。
うん。 そうなんです。ま、ま私の仕事的にそういうサイトを見てても、ま、大丈夫な感じではあったので、しの普段のしごそう。
あ、なるほど。じゃあ 上手いこと、ごまかせてというか。<laughs>
そうです。あ、ごまかしたっていうか、ま、ね、ユーザーさんの気持ちで使ってたっていうね。そういうあの、ポジティブな面もありますんでね。はい。うん。
うんうん。 <laughs> なるほどなるほど。なるほど。で、その旅、どどうでした？札幌に行かれて。
うん。 いや、あの、あの時にちょっと、あの冬と秋の間ぐらい。だからちょうど今ぐらいの時期っていうんですかね。でも冬だから、私あの向こう行ってまず驚いたのが、あの、<chuckles> あの、もうちょっとあったかい格好してくればよかったなって思いました。
もう今ぐらい。うん。 はい。 <laughs> 寒さに一番驚いたと。<laughs>
そうなんですよ。いや、私ね、あの心から思いました。ほんとにあの、こ、あの思ったのが、一人で行ったんで、心で思ってたんです。北海道舐めてたって思いました。
心から。 ええええ。 <laughs> え、実際何度位なんですかね？今の北海道って。もう、え、どれ位なんだろう？
<laughs> ええ。